À, bạn ơi, ờm, bữa ờ, hôm bữa á bạn, tự nhiên bữa mình thấy bao tử mình nó đang hông được ổn. Cho nên là mình có đi khám bệnh viện thì nó lòi ra là mình bị HP. Trời đất ơi, là nó một con vi rút dạ dày á, ờ, nó là do mình ăn ngoài nhiều quá đó bạn. Ờ, tại vì mình hông có nấu cơm ở nhà, cho nên là mà nhà mình á, cũng có mình mình à, cho nên là mình toàn đi ăn ngoài thôi, tại nó tiện với nó nhanh nữa, thậm chí nó còn rẻ hơn là mình nấu nữa. Nhưng mà sau khi mình bị, mình phát hiện ra bệnh xong á, mình muốn cái chế độ ăn mình nó lành mạnh hơn. Nhưng mà mình thấy mình bận quá, cũng như là mình bị hổng có thời gian nấu ăn á bạn, thì mình hổng biết phải làm sao nữa. Hông biết là bạn có cái lời khuyên nào cho mình ở trong cái tình huống này hông ta?
Ừ, mình đây. À, thế à? Trời ơi! Rồi, mình hiểu. Ừm, thế à? À, rồi. À, vậy à? Mình hiểu rồi. À, vậy là nghe qua câu chuyện của bạn thì, à, có thể thấy rằng là, à, bạn bây giờ cũng có một số những cái bệnh về sức khỏe nó liên quan đến cái việc là bạn ăn nó chưa được lành mạnh, đúng không? Và bây giờ bạn cũng muốn ăn lành mạnh nhưng mà bạn đang hơi bận, không có thời gian. Thì thực ra ấy, trong vấn đề này ấy, thì có rất là nhiều người trong xã hội bây giờ là xã hội 4.0 mà, ai cũng, gọi là, cuốn theo cái vòng xoáy công việc khiến cho cũng không có thời gian để mà nấu ăn cơ. Đó, cho nên là bạn không cô đơn trong cái vấn đề này đâu, sẽ có cách giải quyết thôi, thì mình sẽ ở đây để cùng giải quyết nó với bạn nha. Thì, à, bên cạnh đó, mình cũng xin phép là mình sẽ hỏi bạn thêm một số câu hỏi nhá, để đâu đó mình có thể đưa ra cho bạn những cái, a, cách nghĩ hoặc là những cái lời khuyên để, à, cho bạn, à, xem thế nào có phù hợp không nha. Rồi, thế thì mình xin phép là mình hỏi là cái việc mà bạn bận ấy, thì là không biết là bạn bận vì là bạn thấy là cái lịch làm việc của bạn ấy, nó dày đặc quá, hay là vì cái lịch sinh hoạt của bạn nó cũng không ổn định nốt, khiến cho bạn khó để mà có thể chuẩn bị được cái bữa ăn của bạn?
Ừm, đúng rồi nha. Ừm. Ừm.